Kê, mình cũng đồng hoàn toàn đồng tình với lại cái, ơ, <tsk> cái ý tưởng c ý kiến của bạn. À.
Ô kê. Ừm. Ừm, ừm. Ô kê.
Kê, rất vui được nói chuyện với bạn về cái, ơ, <tsk> cái một trong những cái vấn đề mình cũng đang rất là quan tâm và nghe được, à, nhiều ý kiến hay.
Ừm. <chuckles> À, thì đó là mình mình mình mình mình cũng nghĩ ban bạn cũng đang rất là quan tâm vào cái chuyện, à, thực tế của bạn là bạn đang đang có cái ý định như vậy, đúng không? Thì mình cũng đã có những cái chia sẻ, à, mình theo cái cá nhân mình nhìn nhận như vậy, thì bạn có thể lấy đấy để tham khảo và cũng là một cái nguồn gì đấy có làm động lực cho bạn ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì những cái chia sẻ thật lòng của bạn ngày hôm nay. Ô kê. Rồi, bye bye bạn.
Ừm, cảm ơn bạn vì những cái lời khuyên của bạn nhá. À, rồi, mình cảm ơn.